À, a, có nha, rất là nhiều luôn á bạn, thực sự là sống á, mình thấy có hàng xóm là cái điều gì đó tuyệt vời lắm luôn á. Trời ơi! Ừm.
Ừm, nè hả? Ừm, ưm. Ừm, đúng rồi ha. Nhưng mà không biết là cái, ờm, cái việc mà bạn, à, sống cùng với hàng xóm như vậy đó, ờ, có cái sự giao lưu một cách thường xuyên hông?
Ừm. À, có chứ, nhiều khi á là nhà cô mà trồng được rau á, là cô cũng cho mình một ít, rồi không ấy, ờ, mình đi du lịch ở đâu, cái mình cũng mua một ít quà gì cho cô vậy đó, nó. Mà nói chung có rất là nhiều lần mà cô cũng giúp gia đình mình nhiều lắm luôn đó.
Ừm, vậy luôn. <laughs> Ừm, vậy á hả? Nhưng mà hông biết là mà giúp đỡ nhau vậy đó nó bắt đầu từ cái sự kiện gì? Ví dụ như là có cái sự cố nào đó từ gia đình bạn hay là chỉ là cái lời mà bạn nhờ là cô giúp thôi?
Ừm. Ưm, ừm. Ừm, thiệt sự nó là một cái hành động rất là tự nhiên á bạn. Giống như là, cái lúc mà mình mới chuyển về cái khu phố này sống á, thì thiệt ra thì mình cũng ít nói chuyện với ai, tại vì do vợ chồng mình đi làm công chức mà. Xong cái bắt đầu á, có một cái hôm á là mình tưới cây, nhưng mà mình quên tắt cái vòi nước mà mình chạy vô nhà luôn, xong mới cô đi ngang cái cô thấy vậy, cái cô lại cô tắt cái vòi nước giùm mình, xong rồi ồ, mà cô cũng hông có nói nữa, kiểu như là, hôm sau thì mình xem lại camera á để mà mình tìm đồ á, thì mình mới thấy là, ơ, người ta đã vô tình người ta giúp mình á. Xong rồi mình cũng lặng lẽ mình đi sang á, mình gửi cho cô một ít trái cây, <chuckles> ờ, mình nhớ hôm đó là mình có gửi mấy quả xoài, xong rồi cái từ đó về sau thân thiết luôn.
Ừm. Ừm. Ừm. Ồ, vậy luôn! Ừm. Ừm, hợp lý quá ha. <laughs> Ừm. Ừm, ừm. Ừm. <laughs> Ừm, ừm.